Thực ra mình thấy nha, công việc này ờ, cái việc học này nó cho mình một cái công việc trong tương lai. Tại vì, ờ, mình mà học nghiêm túc mình có được cái chứng chỉ mình đi thi được điểm cao thì chắc chắn là mình có thể xin việc được. Mà kiểu, cái công việc này nó bạn thích làm trực tiếp cũng được, bạn thích làm online, làm remote cũng được luôn, hông có cần phải, ờ, kiểu, bắt bó buộc cho một cái môi trường á. Cho nên mình nghĩ nha, mình có thể có được một cái nguồn thu khá là ổn định, thậm chí là cao, dư dả từ cái công việc này, đấy. Và ra mình cũng cảm thấy khá là hay là trong tương lai mà mình đi, ơ, khám bệnh hay là mình đi với người nhà thì mình cũng có thể, ưm, sao ta, tự mình giao tiếp chứ hông có cần phải ai cả, thì đó là một cái điều hay, đấy. Ừm, còn bạn thì sao? Ừm.
Ừm hưm. Ừm. Ừm hưm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ờ. Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm, ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm hưm. Đúng rồi, chính xác, nó rất là tiện, đúng không? Thì nói chung ừm hưm, điều đầu tiên là mình r rất là thích cái suy nghĩ của bạn là ở cái việc mà khi sau này khi bạn khi bạn tự đi khám bệnh ấy, hoặc là bạn đi khám bệnh cùng người thân ấy là thì bạn có thể áp dụng những cái điều này, đúng không? Áp dụng những cái là điều mà bạn đã học, đúng không? Thì nói chung ấy, ờ, từ khi, ơ, đối với mình ấy, thì từ khi mình cách ơ, biết cách giao tiếp này, thì nói chung là đầu tiên là mình sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Tại vì bạn biết mà, lúc trước thì nếu mà bạn giao tiếp kém, đó, bạn ứng xử kém thì nhiều khi bạn, ờ, mình toàn ru rú trong nhà, như ở thời COVID chẳng hạn, đó, thì núc đấy là đúng rồi, thì bây giờ mình cảm thấy tự tin. Đúng rồi, mình bây giờ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều, đó, mình dám chủ động đặt câu hỏi này, trình bày ý tưởng này, và kết nối với những người khác dễ dàng hơn này. Nói chung là điều này sẽ giúp mình tự học học tốt hơn này, có nhiều bạn mới này, ờ, và đặc biệt nà khi đi khi đi thực tập này, mình được đánh giá cao vì khả năng trình bày rõ ràng này, lịch sự này. Đó, mình thấy giao tiếp tốt cũng giúp mình đúng rồi, chính xác, mình thấy giao tiếp tốt thì cũng giúp mình kiểm soát, ơ, cảm xúc khi tranh luận này, làm ờ, và làm việc nhóm ấy, và làm việc nhóm tốt hơn này, đó. Đấy là những cái thứ mà mình cảm nhận được sau khi mình học có thêm được kỹ năng giao tiếp. Ừm hưm, hưm.
Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừ. Ồ, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, mình sợ, đấy. Bây giờ là bạn ở thế chủ động, đúng hông? Ừm. Ừm, cũng khá là hay. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi, nó sẽ giúp ích rất nhiều luôn. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Đúng rồi, và thậm chí là ngoài trong việc học, ngoài bạn bè, ừm, những mối quan hệ mới ra thì mình nghĩ nha, bạn gi sẽ giao tiếp với lại những người thân trong gia đình một cách rất khéo léo nữa, đúng hông?
Ừm hưm. Ừm hưm, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác, chính xác, đúng rồi, mình cũng thấy là thế. Nói chung là khi học giao tiếp, ơ, đối với mình thì kỹ năng giao tiếp này nói chung là, ờ, nó không là thừa và thực sự là là học mình có thể gọi ừm, đúng rồi, mình có thể học, gọi là, học xuyên suốt cũng được, đúng rồi. Cái việc ừm hưm.
Ừm, đấy. Ừm. Rất quan trọng. Ừm, kiểu, bạn rất hay á nha, bạn hay khi mà bạn nhận ra cái tầm quan trọng của giao tiếp á, tại vì thực ra sau này khi bạn đi làm á, cái việc mà bạn giao tiếp tốt á, cư xử tốt nó còn giúp cho công việc của bạn như kiểu được bôi trơn, ơ, được suôn sẻ hơn ấy, đấy. Ừm.
Đúng rồi. Ừm hưm, đúng rồi. Ừm hưm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Với lại mình thấy thì kỹ năng giao tiếp này ấy, thì bạn có thể học đến cả đời cũng cũng cũng cũng được, nghĩa là bạn không nhất thiết phải đúng, đúng không? Nghĩa là bạn có thể, gọi là, mỗi ngày bạn dùng một phần thời gian nhỏ bạn có thể học cũng được và bạn học đến cuối đời cũng được chứ không nhất thiết nà bạn chỉ học một nần xong là bạn sử dụng xong, đó, mình thấy đ cái đấy lại cũng là cái hay. Ừm hưm.
Ừm, đúng. Đúng rồi. Chính xác. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, thậm chí, ừm, những cái ngữ cảnh của nó cũng khá là đa dạng ấy, cho nên mình nghĩ là học là đôi khi là mình phải làm mới liên tục và phải áp dụng liên tục nữa ha. Ừm, OK, mình cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn nha, ờ, chúc bạn sẽ luôn thành công trong những cái kỹ năng bạn học nè.
Ừm hưm. Ừm hưm, đúng rồi, đúng, đúng rồi, chính xác. Thì đầu tiên ừm hưm. Ừm hưm, mình, ờ ừm hưm. OK, cảm ơn bạn, và mình cũng chúc s ơ, ơ, s cũng cảm ơn vì bạn đã chẳng hạn lắng nghe và chia sẻ những câu, ư về những cái kỹ năng mới của bạn. Cảm ơn và chào chào tạm biệt bạn.
Ừm.